Jadi belakangan ini tuh aku lagi ngerasa kesel banget sih, sebenernya, sama, eee, aku tuh punya temen yang, eee, dia itu punya pacar. Nah, ketika kita lagi nongkrong, temanku tuh suka bawa pacarnya ini. Dan, aku tuh ngerasa ketika, e aku interaksi sama pacarnya temanku ini, dia tuh sering banget enggak menghormati batasan yang aku punya, gitu. Jadi, dia itu sering banget ketika kita ngobrol, dia ngajak, eee, ngajak aku ngobrol dan sering tiba-tiba kayak ngasih saran, soal banyak hal yang menurutku emang, aku enggak minta sarannya dan aku juga enggak berminat buat bahas, gitu. Sering juga, eee, nanyain pertanyaan-pertanyaan yang sebenarnya, eee, menurutku itu enggak layak untuk ditanyain sih, di tempat umum dan bukan pertanyaan basa-basi yang asik juga, gitu. Kayak, misalnya hubungan hubunganku sama keluarga, eee, ibadah, terus, eee, status saat ini, eee, yang aku sebelum menikah, kayak-kayak gitu loh. Jadi, cukup bikin aku kesel, tapi aku, jujur enggak tahu, gimana cara ngasih tahu itu, dan cara bikin dia stop untuk ngomongin hal-hal kayak gitu, gitu. Siapa tahu kamu punya saran nih untuk aku bisa ngadapin situasi kayak gini?
Mhm. Baik baik. Mhm, iya. Mhm. Iya. Oke. Oke, kalau aku boleh ulang, perasaan kamu. Ini jadi kamu kalau nongkrong sama temen kamu, cowok teman kamu.
Iya betul. Eee, temenku, eee, cewek, pacarnya cowok. Hmm, iya.
Di Oh, temenmu cewek? Pacarnya cowok? Jadi temen cewek kamu ini kalau misalnya kamu ajak nongkrong, dia suka bawa cowoknya? Ke tongkrongan kamu. Dan itu kalian cuman bertiga aja gitu?
Betul, mhm. Sebenernya ada beberapa teman lain juga, biasanya tuh berlima atau berenem sih.
Oh gitu. Dan ketika kamu lagi kayak lagi asyik kumpul sama cowoknya, si cewek ini kayak suka, eee, nanya-nanya ke kamu ya, nanya-nanya enggak jelas segala macem gitu ya?
Mmm. Iya, si cowoknya itu suka. Mungkin aku ngeliatnya sih sebagai cara dia untuk mengakrabkan diri kali ya? Karena dia nungguin si cowoknya yang nanya, mhm. Jadi, dia itu suka eee, mungkin karena mengakrabkan diri, tapi caranya kebetulan enggak asik sih.
Si cowoknya yang nanya ke kamu? Bukan oh, gesco, oke. Oke- oke. Mhm mhm. Iya. Oke, baik baik. Oh paham sih gimana caranya. Baik baik. Jadi kamu ini berurusan dengan, eee, circle baru ya? Koneksi baru gitu ya? Dan dia juga berusaha adaptasi, kamu juga kayak berusaha meraba-raba apa yang dia inginkan. Oke, hal seperti ini itu wajar sih, eee, dan yah, kamu berhak juga punya batas, bahkan kayak di suasana lagi nongkrongan kayak gitu ya. Dan menjaga batas itu bukan berarti kayak kamu sensitif atau ribet. Dan wajar ya kalau misalnya kamu ingin kayak tetap nyaman tanpa banyak drama, kayak tadi ya? Jadi, eee, ketidaknyamananmu itu bah adalah sebuah sinyal, bukan kayak berlebihan. Dan kamu boleh tegas tanpa harus kasar, kayak gitu. Dan sebelum, eee, masuk lebih jauh, aku pengen konfirmasi beberapa hal nih. Eee, jadi biasanya kapan sih biasanya kayak merek dia itu melanggar batas-batasan kamu itu?
Iya, betul. Betul betul. Iya, bener. Oke. Boleh boleh.
Tadi sebelumnya udah diceritain juga ya kalau misalnya udah tanya yang aneh-aneh ya, tapi sebenarnya kayak spesifiknya kayak gimana?
Eee. Oke, eee, jadi momennya itu b bisa, eee, setiap kita ketemu sih. Kita tuh biasanya ketemu tuh seminggu paling sekali atau 2 kali memang. Tapi setiap kali dia ada, eee, dia tuh sering banget nanyain eee, awalnya memang dari obrolan ringan aja. Kayak misalnya, eee eee, aku tinggal sama siapa, terus, mmm, aku selama ini, eee, kerja dan fokus sama pekerjaanku gitu-gitu. Terus mulai masuk tuh topik-topik kayak kenapa nih belum nikah gitu. Kenapa enggak ya, jadi kan me bikin bete kan sebenarnya, kenap kenapa masih, eee, belum nargetin nikah gitu. Kenapa belum, eee, misalnya kenapa sih enggak enggak ibadah di masjid, misalnya hal-hal kayak gitu tuh, eee, sering banget masuk, dan menurutku itu bukan cara yang asyik gitu untuk mengakrabkan diri sama orang, ya.
Iya. Mhm. <chuckles> Iya iya, heeh. Oke. Iya sih, eee, aku setuju sama pendapat kamu, dan memang kayaknya udah kayak, udah melewati batas privasi, ya. Dan kadang emang nyebelin juga sih kalau misalnya ketemu orang yang banyak tanya gitu loh. Dan sebaiknya interaksi itu emang kayaknya kita sama-sama kasih value yang sama gitu. Ketika interaksi itu, enggak terlalu banyak tanya, tapi kayak benar-benar kayak, eee, value-nya sama. Jadi ketika mungkin saring sharing pikiran gitu, mungkin ya, bahas sebuah topik yang agak fokus. Walaupun emang cowok suka random, ya, cowok emang suka random, cuman random pun receh-receh gitu, enggak terlalu dalam dan terlalu mengusik dalam kehidupan pribadi kita, ya. Jadi mungkin, eee, kita bisa tanya tentang poles ban kamu apa, yang sebenarnya juga lebih asik gitu kan, ban mobil atau pelek mobil kamu apa, kayak gitu. Jenis jenis kayak gitu, receh, tapi bisa kayak jaga privasi, jaga kayak, ya, bisa jaga komunikasi dengan lebih baik, gitu. Oke, oke, dan, eee, biasanya ka tadi kan emang kayak udah ngarah ke privasi ya, tentang, eee, tentang bagaimana, eee eee, apa kesalihan kamu ya, tentang sholat di masjid, dan juga tentang privasi hubungan kamu, juga. Yang merasa kamu kan jadi enggak nyaman ya dengan, eee, dia. Walaupun dia sebenarnya mungkin niatnya cuma pengen adaptasi, tapi cuman mungkin caranya yang kurang baik ya. Mungkin kamu bisa kayak, eee, mengkomunikasikan lewat pacarnya dia dulu, si cewek temen kamu ini, bagaimana caranya? Tapi dengan cara mungkin, eee, yang baik ya, mungkin nitip nanti "Tolong kasih tahu, jangan bilang kalau aku yang begini," gitu gitu kan. Jadi kayak gimana caranya saling kerja sama lah, kenapa kayak gitu kan. Nah, terus aku pengen tahu lagi nih, sebenarnya batas-batas selain itu ada lagi enggak yang dilanggar?
Iya betul, betul, Bang. Iya. Iya. Benar benar. Iya. Iya, iya sih. Iya. Benar. Iya, setuju setuju aku. Mhm. Iya betul. Oh iya. Iya. Iya, iya, benar. Iya sih. Nah, eee lebih banyak tuh, eee, soal itu, soal dia, eee, nanyain ini dan itu. Dan, ketika sudah bertanya dan aku jawab, b tujuannya tuh jadinya lebih ke debat. Kalau sama dia ya. Jadi aku udah udah, eee, mungkin s eee, di awal-awal aku masih ngeladenin kayak dan aku masih meru berusaha mencoba untuk paham, "Oh, dia emang lagi adaptasi aja. Kalau memang ini adalah obrolan yang dia mungkin nyaman dan me menurut dia bisa mendekatkan diri, ya udah aku jawab," gitu. Sebenernya aku juga enggak masalah kan. Cuman, <sniffs> eee, ketika sudah aku jawab tuh, dia jadinya kayak, eee, "Loh, kenapa enggak kayak gini? Kenapa enggak kayak gitu?" Gitu loh. Jadinya memperdebatkan soal pilihan-pilihan hidupku gitu. Makanya, eee, jadinya, eee, annoying sih dan ganggu. Dan selain itu juga, e berujung ke ngasih nasihat. Seakan-akan, mmm, dia merasa pilihannya adalah yang paling benar gitu. Te padahal menurutku enggak.
Oke. Oh, baik baik. Iya. Oh, iya. Mmm, iya. Oke oke oke. Baik baik. Aku makin paham nih, dan ngerti juga, apa permasalahannya, dan bagaimana perasaan kamu menghadapinya. O <clears throat> oke, nah, eee, biasanya kamu, kalau misalnya kayak tadi ya, dia yang suka tanya, terus kamu jawab gitu ya, eee, biasanya gimana lagi reaksi kamu saat itu terjadi?
Nah, aku tuh lebih banyak, eee, ke ngebecandain aja sih soal mmm, tanggapan aku ketika memang udah masuk di fase-fase yang aku enggak nyaman nih sama obrolannya, aku lebih banyak ngalihin dan ngebecandain aja. Samp mmm, sampai kayak eee, dan biasanya sih itu berhasil untuk mengalihkan topiknya, tapi memang itu tuh berulang. Ketika kita ketemu, muncul lagi perdebatan-perdebatan kayak gitu, gitu.
Ah, oke. Mhm. Oke. Baik. Ah, ya ya ya. Terus, gimana respon temen-temen kamu yang ada di situ? Apakah juga kayak merasa terganggu? Atau mungkin kayak eee, apakah dia selalu ngarahnya ke kamu, targetnya? Apa ada temen-temen lain juga yang jadi kayak, jadi targetnya?
Eee, aku tuh enggak tahu kenapa, targetnya tuh selalu ke aku, ya. Tapi, mungkin, eee, aku tuh jujur pernah, eee, nanya nih ke ceweknya, yang adalah temanku, eee, aku pernah nanya, "Ke kenapa ya dia suka, eee, ngobrol sama aku dan nanya-nanya begituan?" Gitu. Tapi, itu aku ngomong ke temanku tuh bukan untuk komplain ya, tapi untuk nanyain aja sih. Terus eee, mhm, jadi, eee, temanku bilang karena, menurut si, eee, cowoknya ini, aku tuh, eee, enak diajak berdebat dan en enak diajak ngobrol, soal hal-hal yang lebih mendalam. Makanya aku juga bingung ya, kayak, "Enak dari mana? Aku tidak tidak benar-benar menikmati obrolan itu," gitu loh.
Oh, gitu. Mhm. Ya. Iya. Penasaran, ya? Oh, oke. Ah, oke. Kamu mendapatkan secara tidak langsung mendapatkan apresiasi dari cowoknya, ya? Jadi kamu dianggap kayak orang yang pantas untuk diajak bertukar pikiran, gitu. Kayaknya kamu dilihatnya orangnya dalam, gitu kan. Oke, berarti
Iya. Oke. Mungkin itu apresiasi yang aku tidak inginkan sih sebenarnya.
Oke. <chuckles> Iya iya. Jadi, ya, itu sebenarnya kayak sebuah apresiasi, ya. Oh, mungkin ya itu tadi, kamu bisa kayak mungkin komunikasikannya secara lewat ceweknya dia kan, yang temen kamu, eee, "Eee, tolong jangan terlalu begini, begitu. Kan kan nongkrong, tem dia itu pengen istirahat." Gitu. Kayak misal bisa, "Di sini aku nongkrong pengen istirahat dari hal-hal yang berat, gitu loh. Jadi, tolong tolong obrolannya yang ringan-ringan aja." Gitu. Eee, kayak gitu. Misalnya, debat-debat gitu, mending di tempat lainlah, dan posisinya cowok pas diposisikan lagi dengan tempat yang baik, gitu. Kalau misalnya masih berlanjut itu, kamu bisalah kayak lebih eee, apa ya? Lebih tegas lagi ke dia, karena kan cowok kan biasa ya, kalau tegas dengan tegas kan enggak masalah. Tegas tapi dengan cara-cara yang baik dan lembut, dengan komunikasi yang efektif. Eee, kayak tadi yang aku bilang gini, "Jadi di sini aku cuma nongkrong gitu, enggak pengen cari masalah, enggak pengen cari debat, enggak pengen stres, enggak tambah pikiran." Gitu. "Tolong yang santai-santai aja, rileks." Gitu. Dan, sebenernya bisa juga kayak misalnya kamu tadi bercandain itu udah oke, bercandain, dan mungkin, eee, apa ya, kalau misalnya diajak komuni komunikasi kayak tadi kan, eee, mungkin bisa enggak usah terlalu banyak ditanggapilah, kayak mungkin dengan bahasa tubuh aja cukup, kayak misalnya
Iya, sih, bener. Oke. Iya. Iya iya iya. Iya, sih. Iya. Iya, bener. Iya. Iya, sih. Iya.
eee, dia pertanyaannya yang cukup bisa dibalas dengan "ya dan tidak," itu ya udah, "ya dan tidak," atau mungkin dengan anggukan, "mmm." Jadi, enggak usah kayak terlalu banyak akhirnya diladenin terus, dan keterusan, gitu. Dengan bahasa tubuh aja bisa cukup.
Oke. Oh, iya, sih. Oke oke oke, aku paham sih. Jadi memang, eee, jujur yang saran kamu soal ngasih tau ke ceweknya tuh, belum pernah aku lakuin dan enggak kepikiran sih, sebenarnya. Karena, ya memang aku berarti bisa ngasih tahu ke ceweknya dengan, eee, lebih santai kali ya. Karena memang hubunganku sama ceweknya itu adalah, kita tuh emang temanan udah lama dan seharusnya ceweknya itu, atau temanku ini, ngerti gitu, untuk gimana sampein itu ke cowoknya, gitu. Itu bisa aku coba dan iya sih, mau untuk langsung nutup juga ketika dia, eee, mulai melakukan, eee, penyerangan terhadapku atau nanya-nanya hal-hal yang, eee, menurut aku aku enggak nyaman, aku bisa langsung tutup dengan ya udah tanggapi sekenanya, kalau enggak alihkan, dan lakukan itu terus ya, dan kalau memang udah kelewatan banget, aku berarti berhak untuk tegas dan kasih tau apa yang aku suka dan enggak suka, ya.
Ah. Betul. Mhm. Betul betul betul. Iya. Jadi, enggak apa tegas, eee, "Tolong, eee, enggak usah bahas ini," gitu. Eee, "Ini kayaknya udah kelewat batas," gitu. Jadi, dia tahu preferensi kamu dan batasan kamu bisa enggak menetapkan batasan-batasan apa aja, yang perlu dibahas dan enggak. Dan dia juga lebih paham kamu. "Oh gitu." Jadi, eee, ya udah to the point aja, tapi to the point dengan cara-cara yang baik dan tetap sopan dan santun ya, kayak gitu.
Oke. Iya sih, aku setuju sih. Ini, aku bakalan coba nanti dan semoga dia bisa, nerima dengan baiklah soal tanggapan-tanggapan dari aku. Makasih banyak ya buat, saran-sarannya! Kamu benar-benar ngebantuin banget, dan nanti kalau mau cerita lagi, aku boleh hubungin kamu lagi ya, buat cerita ya?
Baik, boleh boleh banget. Senang bisa membantu dan semoga semua tips dan saran dari aku bisa kamu terapkan ya, walaupun secara perlahan. Oke, sekali lagi senang bisa membantu dan sampai jumpa lagi!